Oye, me gustaría saber tu opinión sobre la ropa de segunda mano, si es factible comprarla, si es útil de verdad, es así como como algo que puedes estar usando y usando y no se nota que está gastada. ¿Qué opinas?
Mira, pues, la verdad, mi opinión es, sí a todo, cuando se compra ropa de segunda mano, la verdad es que yo soy una persona que le encanta y me emociona mucho comprar ropa de segunda mano, y tengo muchas razones, ¿no? O sea, igual te te igual te cuento, así como general y ya si quieres profundizar como en algo en específico, pues lo vamos profundizando, ¿no? Pero, básicamente, eh, 1, es súper bueno para el el ecosistema porque, para hacer un, simplemente, un par de jeans eh, se utilizan cientos de litros de agua, que se superdesperdician, y luego también muchísima de esta ropa que, ves en las tiendas o que es como eh, como esta ropa, o esta moda rápida, o la llamada fast fashion, pues termina en muchos vertederos donde son toneladas y toneladas de ropa que, pues no se vendió, y la remataron y no se vendió, y no se vendió y terminan, <clears throat> nada más contaminando, ¿no? Segundo, pues, es muchísimo más barato, <chuckles> sobre todo yo tengo niño, entonces, la verdad es que, crece superrápido y y también, pues, mi economía, pues, a lo mejor no me da para comprarme la ropa tan lujosa o a lo mejor, a cada rato como yo quisiera. Entonces, esto lo puedo hacer con ropa de segunda mano, ¿no? Eh, la verdad me gusta y, es muy divertido estar buscando y encontrar joyitas que uno no esperaba a precios que están, increíbles, ¿no?
Ujú. Ajá. Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Así es. Ujú. Ujú. Ujú. Oye, pero tengo una duda. Me me me comentas que encuentras muchas cosas para ti, para para tu niño, y me supongo que también tienes ubicada la tienda, o no sé si son varias tiendas en tu zona donde se puede comprar, pero, a ver, ¿es de verdad ropa usada? ¿De segunda mano, quiere decir usada? ¿O es ropa que de las tiendas, por ejemplo, de Estados Unidos no se vendió y la traen a vender a un precio más bajo, pero realmente es nueva?
Ujú. Eh, pues, la verdad la ropa que yo he conseguido es ropa usada. O sea, como tal así, una tienda física, eh, no he encontrado al menos en mi ciudad. Creo que llegó a haber una, pero después la busqué y ya no estaba, eh, y la verdad es que estaba bien, pero los precios tampoco estaban estaban como muy similares a ropa nueva, entonces, también siento que mucha gente como que no le agradó tanto y estuvo más difícil. Y, este, y bueno, básicamente te cuento un poquito cómo yo encuentro la la ropa usada, ¿no?, eh, realmente es de 2 formas, la verdad. Bueno, 3, pero la tercera, pues, no la compro, ¿no?, pero mira, te cuento un poquito, ¿dónde las encuentro?, como donde, pues, 1 es en en mi país, hay cosas que se llaman tianguis, que son como unos bazares de rop de no solo de ropa, sino sino de comida y de cosas de casa, y pues, hay las famosas pacas, que son como estas cajas gigantes que traen los tiangueros, la gente que trabaja en el tianguis le decimos tiangueros, ¿no?, y tienen estas montañas de ropa, y puede ser un poco abrumador porque literal tienes que estar metiendo la mano entre toda esta ropa y que es usada, porque haz de cuenta que ellos te la venden como con etiqueta y nueva, pero son de estas tiendas de segunda mano como Goodwilll de Estados Unidos, que entonces, como que traen la paca de todo eso. Entonces, pues no sé si mucha gente sí se crea que son nuevas porque traen etiqueta, pero pues, trae etiqueta de las tiendas de segunda mano de Estados Unidos.
Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. A ver. Sí. Ujú. Ujú. A ver. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Pero, una pregunta que te quiero hacer, mira, por ejemplo, la ropa que es usada, que ya está lavada, la etiqueta está desgastada, y la ropa que que es de la que ya desechan en los almacenes de Estados Unidos, la etiqueta sigue estando nueva, nuevecita, o sea, no está desgastada, no está ni siquiera, eh, digamos, suave, porque las etiquetas nuevas no están suaves, ¿tú te has has checado eso de las etiquetas para para saber si de verdad es ropa nueva que ya descartaron de las tiendas, o también ya sabes cuando sí es usada, usada?
Sí. Y pues, cuando es usada, usada, o sea, en, pues es que encuentras, o sea, al menos en el tianguis encuentras como esta ropa eh, que que sí es usada, o sea, viene de tiendas que son de segunda, eh, y que no traen etiqueta nueva, sino que traen la tien la etiqueta de la tienda de segunda, y luego, luego también se ve, pues, que sí está usada, ¿no? O sea, no se ve 100% nueva. Y luego, pues, en la montaña de ropa, pues, ahora sí que que literal ahí sí, ni doblada está, ni colgada, o sea, genuinamente, es como si hubiere tiraste tu clóset y estás sacando ropa de ahí, ¿no? O sea
Ujú. Okey. Y ahí es donde te encuentras las joyitas de repente.
Sí, exacto. Y ya la segunda forma en que yo busco es en redes sociales. Eh, en Facebook hay estos grupos al menos en la ciudad donde yo vivo, que se llaman como Closet Exchanges y cosas así, que básicamente son personas así como yo, que, no sé, sa hacen limpieza de closet y sacan ropa, sa o sea, sacan, pues básicamente zapatos, pantalones, vestidos, blusas. Tomas foto y lo subes, incluso, pues, tenemos como una paquetería local que solo sirve como en la ciudad. Y, pues, a veces es como, a ver, te lo dejo por paquetería o nos vemos en punto medio. Y la última que uso a veces que, pues básicamente es, si mi tía, si mi mamá, si mi prima hicieron limpieza de clóset, y estamos ahí, pues hacemos como un trueque de que: "Ay, yo yo saqué esto y yo esto", y como que ahí vamos viendo qué tanto sacamos. Y muchas veces, pues lo que ya no ya no tenemos, hubo un tiempo en el que económicamente me hacía falta, entonces iba, a un tianguis en un parque que todos los sábados se ponía, para vender ropa, ahí sí era como un tianguis de pura ropa, usada, y me ponía, pero ahora que, pues, ya estoy un poco más estable pues ya la ropa la la regalamos o la donamos porque, pues ya no hay esta necesidad y pues, si le puede servir a alguien, pues, se da, ¿no?
Mm. Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Claro. Oye, y por, e eh sígueme platicando cómo se elige la ropa, por ejemplo, porque en una tienda, pues, está toda colgada, y en en en estas mesas donde está todo amontonado, ¿cómo sabes qué qué es qué sí vale la pena y qué no vale la pena? ¿En qué te basas?, ¿en el color o en en lo que está de moda? O, ¿qué? ¿Qué es lo en lo que te fijas primero?
Ujú. Sí. <chuckles> Ay, pues, la verdad es que creo que no hay una forma de fijarse así como tal, porque te prometo que está toda revuelta. Creo que es más bien ir con disposición y paciencia, y ir temprano. O sea, yo creo que ese sería mi tip o como mi consejo, y ya estando ahí, pues, literal es yo lo que hago es agarrar como o sea, literal la agarro así como si fuera una pinza gigante y me lo pongo al lado y es de que uno a uno, ¿no? O sea, estar che o sea, lo ves, lo estiras y es como: "No, sí, no, sí, no, sí". Y ya que tienes como a lo mejor una montañita de síes que dices: "Okey", pues ahora de esa montaña tienes que ahora sí revisarla bien, que no esté rota, que no esté manchada, que no le falte un botón, que sí le sirva el cierre, que es que también sea de tu talla o no tu talla, si sí te va a quedar, si a ver, pues como que ahora voltéarle
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Porque ahí no te la puedes medir, ¿verdad? O sea, no hay un probador como tal donde puedas ver si te queda o no te queda, ¿o sí?
No, no, ahí te la pones, o sea, si quieres saber, te la pones encima, pero ahora sí que es lo lo más cercano que puedes hacer como para ver si si te queda y y sí es estarlo checando bien, que no se esté deshilando y a veces te digo, o sea, de frente se ve bien bonita, la volteas y dices: "¿Qué es esto?". Y ya es como: "Okey", ese va al al no. <chuckles> Entonces sí, sí es como no sé, ay
Ujú. Ujú. <laughs> <laughs> Oye, ¿te has encontrado así alguna cosa que digas? Guau, esta es una marca buenísima y me la dieron en, no sé, muy poco dinero.
<chuckles> Sí, fíjate que he encontrado de varias marcas, eh, americanas y como de las típicas, ¿no? O sea, he encontrado de que American Eagle o de Zara, este, pues así como cositas de esas que, d digo, la verdad nunca me he encontrado así como Louis Vuitton o así como ropa así como supercara. La verdad es que solo lo he visto yo en Reels, eso no lo he visto en la vida real, pero, pues, sí me ha tocado ropa de marca que que inclusive, o sea, cuando fue una blusa que que, de hecho, me gusta mucho y es Hollister, que es una marca de Estados Unidos, que, ay, yo soy amante de las flores. O sea, yo creo que el 90 % de mi ropa tiene flores o algún estampado, soy señora hippie. Entonces, esta sí es blanca con unas florecitas rosas y naranjas, muy bonita, y que yo dije: "Ay, pues era talla era chica, ¿no?". Y es Hollister. Dije: "Ah, es Hollister, es buena marca". Y dije: "Pues, ay, quién quita y me pegue". No s no sé si me quede, porque normalmente soy mediano y me la probé y no esta estaba, o sea, sigue estando de muy buena calidad, nada estaba roto, no estaba manchado y y me quedó y yo así como que: "Ay, fue como hecha para mí, de verdad está hermosa", y me costó $30 pesos. <chuckles> O sea, me costó nada, nada, nada, porque esa me hubiera costado mínimo unos $30 dólares, ¿no? O sea, de que es 20 veces lo que me costó.
Ujú. Ajá. <chuckles> Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Mm, y Baratísima. Nada. Sí. Y Y yo veo que mucha gen bueno, me he dado cuenta que mucha gente, de verdad, sí está consumiendo este tipo de de ropa, pero también sé que que lo hacen, primero, por el costo y, segundo, pues, porque realmente no está tan anticuada, porque uno pensaría que la ropa de segunda mano, pues, es de hace como, no sé, muchos años y que, además, ya ni se usa y se ve fea, pero no, o sea, realmente creo que les están, pues, haciendo competencia a a a las tiendas, este, de ropa nueva, ¿o tú qué opinas?
Exacto. Yo siento que sí, o sea, creo que hay de o sea, siempre va a haber de todo, ¿no? Pero la mayoría son cosas que que están en muy buena calidad, o sea, es como si tú sacaras unos jeans que tienes y, pues, que los has usado unas, no sé, unas cuantas veces, pero todavía siguen muy buenos, que dices: “Oye, todavía me duran unos 2 3 años o inclusive más, ¿no?”. Dependiendo de la calidad. Entonces, la verdad es que también mucha gente, pues, usa su ropa muy pocas veces, ¿no? O sea, tampoco es como que la use tan seguido. Entonces, pues, es ropa que está de buena calidad, este, y que sí vale la pena. La verdad es que el precio es muy bueno y y como tú dices, pues a lo mejor a veces puede puedes pensar que no, pues me voy a encontrar como pura cosa bien chafa y eh, rota, desgastada o, como dices, muy vieja, ¿no? Pero a mí me pasó que cuando falleció mi abuelita, este, hace unos años, mi abuelita era una compradora compulsiva, o sea, cómo te explico que tenía como 7 licuadoras y todas porque, este O sea, de verdad tenía como 1000 cosas y era de que: “¿Por qué, abuelita?”. “Pues estaba en oferta”. Y tú: “Pues sí, pero tienes 8 ya, o sea, ¿para qué quieres otras 7?”. O sea, no sé, así era mi abuelita, la verdad, era muy muy única ella. Pero tenía mucha, o sea, también, entonces, tenía muchísima ropa. Entonces, yo me acuerdo que cuando falleció, pues, eh, pusieron toda su ropa como pues también son muchas, ero o sea, son son 4 hijas y luego, pues esas hijas tuvieron más hijas y tengo muchas primas. Entonces, pues ahí como que fuimos revisando Digo, a mí ya me tocó lo último porque tengo unas tías un poco pues que siempre quieren todo, ¿no? Entonces, este, pues aunque no lo haya comprado, pero sí saqué varias joyitas de mi abuela que digo: “No, ahorita como que está regresando todo como lo como ochentero y así como que todo como muy acampanado y colores vivos”. Y la verdad es que, pues muchas cosas, la verdad, sí las encontré en ca con mi abuela o inclusive con mi mamá. O sea, mi mamá tiene me regaló una chamarra de mezclilla que tiene o sea, veo los videos de cuando yo estaba chica y y ahí la tiene, ¿no? Entonces, yo ahora me la toca a mí ponérmela y la verdad es que está genial porque se está usando mucho otra vez, ¿no?
Ujú. Ajá. Ujú. Ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. <chuckles> Ujú. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Sí Oye, y también lo que platicabas de de tu niño, pues, eh, los los niños crecen rapidísimo y cambian de talla, pero que pe de volada, casi que de una semana a otra ya cambiaron la talla. Entonces, tienes esa oportunidad de que le puedes conseguir muchas cositas. Aparte, la la los niños también se acaban la ropa muy rápido, ¿no? Sobre todo los varones, creo que la la la rompen muy fácil y, pues, por ahí también te sirve mu te sirve un montón, ¿no?
Sí. <laughs> Sí. <laughs> Literal. Sí. Exacto. Sí, justo lo que te iba a decir, o sea, es como es niño, se tira, se avienta y rompe mucho, por ejemplo, los los pantalones de las rodillas. Y mi hijo sí es como muy especial, de que: “No, no quiero el parche, se ve feo, no es exactamente el mismo color”, y como que es muy, muy es como muy muy, este, cuadrado con sus cosas. Entonces, si algo se rompió, sí, ya no se lo va a poner, porque es como: “No, es que como si se ve de otro color y todo el pantalón tiene que estar el mismo color”, o sea, como que es muy ideático con sus con su ropa a veces, que me encanta porque sabe hacer muy buen match. Pero bueno, volviendo al tema, sí, le compro mucha ropa ahí justo como en estas pacas que, o sea, van desde 10 20 30. Y y claro que hay veces en estos mismos puestos hay gente que o o, digamos, como que hay vendedores que sí venden ropa como nueva, pero yo sí me voy a lo barato, bueno, o sea, las 3 bes, ¿no? Bueno, bonito y barato. Y y usado, y ya lo único que yo hago siempre que compro esta ropa, lo meto a la lavadora y le echo un desinfectante, en en en en agu en líquido como para que Sí, pues mira, quién quita y pegue no la limpiaron y pues más vale, y sobre todo si se lo voy a poner a mi hijo, sí soy más especial en eso, pero pero sí, o sea, como que yo sí te estoy muy acostumbrada y como tú dices: “Se lo acaban en un segundo, crecen en un segundo”. Entonces, pues, ¿para qué estar gastando $500 pesos en una playera cuando te puede costar 30? Y en un en 3 4 meses, o se rompió, se manchó, lo que tú quieras y ya. Pero, oye, padrísima la plática, te agradezco mucho que que me has hecho tantas preguntas. Estuvo muy dinámico, me divertí mucho.
Ujú. <chuckles> Sí. Ujú. Ujú. Bien. Ujú. Antes de usarla. Ujú. Claro. Ujú. Claro. A mí también me gustó y aprendí muchísimo de esta plática. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.